Ну, с ними, если честно, я сам особо понятия не имею, что вообще делать иногда чаще всего. А та кие да.
Мгм. Так, ну, скажи с Давай так, давай с такой стороны зайдем. Возможно, что ты пробовал, чтобы мы хотя бы знали, что точно не работает, знаешь, вот так вот методом исключения можно пойти.
Ну, наверное, просто те методы, которые я пробовал, были не самые лучшие на самом деле. Я, например, пробовал именно конкретно говоря даже для того, чтобы восстановить контакт с человеком, который мне очень сильно дорог, попробовать перетащить вину на себя. Ну, то есть, как бы, хорошо, ладно, это я спровоцировал тебя на такое-то определенное действие, прости, да, условно говоря. И, грубо говоря, пытаясь их как-то всё-таки обратно вернуть в свою жизнь, ам. Не надо так делать.
Мгм. Так. Ага. Мгм. Так, и что? Мгм. Сработало? Ага, почему?
Ну, с чего это вдруг ты должен брать ответственность другого человека? Это в 1 очередь.
Ну, во-первых, да да, если мы уберем вот этот самый очевидный факт, если действительно объективно там не ты виноват, то, конечно, да. Эм, вот еще причина, реакция какая-то вот в ответ, или не работала, или вот что еще такое было?
Да, окей. Да. Ам. Как раз таки просто вот такое вот твое признание делает, наоборот, всю ситуацию хуже, потому что человек начинает привыкать к тому, что такой вот Это как с ребенком, да, то есть как ребенок понимает, что такая манипуляция работает, а манипуляция именно- это самое первое, что ребенок вообще, ну, как бы учится делать вообще по жизни. <clears throat>
Ага, да да, мгм. М-да. Да. Когда у них начинается более-менее самостоятельное мышление, вот это как-то возраст 2-4 года, это же самый сильный такой, манипулятивный такой, вообще прощупывание границ.
Да. Да, да, да, да, да, да, да. Конкретно это, конечно, да. И вот этого не надо давать вообще никому ни в каком возрасте абсолютно, потому что это просто гигантское супероружие против тебя же, как говорится.
Мгм.